คุณมีวิธีในการจัดการกับคำวิจารณ์ของญาติยังไงเนี่ย? ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ?
คือเวลาที่ญาติ ๆ วิจารณ์เนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติที่สนิทเนาะ อย่างเป็น อาจจะเป็นพ่อเราเลยก็ได้ หรืออาจจะเป็นน้องชายพ่อ แบบคุณอา คุณลุง อะไรเงี้ยค่ะ จะเป็นญาติที่อยู่ใกล้ ๆ กัน ไรเงี้ย ก็จะวิจารณ์กันบ่อย สิ่งที่ ก็ต้องดูว่า เขาวิจารณ์เรื่องอะไร คือบางทีผู้ใหญ่เขาก็เป็นห่วงนั่นแหละ แต่เขาไม่รู้วิธีพูดเท่าไรว่าควรจะพูดยังไง ซึ่งสิ่งที่ ค่ะ
อือฮึ อือฮึ ครับ อืม อ้อ แบบนี้แปลว่า แปลว่าคุณโดนบ่อยอะสิใช่ไหม?
บ่อย ทุกเรื่อง <laughs>
<chuckles> อ้าว เหรอ ยังไงอะ? ไหนอะ มียัง มีเรื่องอะไรบ้าง? อา
คือเรื่องหลัก ๆ คือบ้านเราเนี่ย คือรุ่นอาม่าเนี่ย เขาจะเลี้ยงมาแบบว่าให้กินอะไรก็กินไปเลย ไม่ได้แบบสนใจเรื่องแบบหลักโภชนาการ หรือว่าความอ้วน ไรงี้เนาะ
อ้าว เหรอ คือ เช่นอะไรอะ? เออ เช่น แบบมัน คือไม่สนใจ อยากกินอะไรอะ? อะฮะ
พวก ใช่ เหมือนกับว่าถ้าหลานบอกว่า ถ้าหลานบอกว่าไม่กินผัก
อืม
ก็ไม่ทำเลย ก็ไม่ทำ ไม่กินก็ไม่ทำ
เออ ไม่กินก็ไม่ทำ เออ ก็สบาย ๆ ง่าย ๆ ใช่ไหม? ตามใจ
ใช่ ก็ทำ หลานบอกชอบหมูสามชั้น โอ้โฮ! ก็หมูสามชั้นไปเลยทุก มื้อ <laughs>
เออ ตามใจเลยใช่ไหม เป็นไงล่ะทีนี้? อา
ตามใจ เสร็จแล้วทีนี้ก็รุ่นป๊า รุ่นอาป๊าเนี่ย เอ๊ย ไม่ใช่หลาน ต้องบอกว่าลูกเขา รุ่นอาป๊าเนี่ยทุกคนก็เหมือนผ่าน ช่วงเวลาวิกฤตของน้ำหนักมาหมด
อื้อฮือ ผ่านเวลาวิกฤตของน้ำหนักนี่หมายถึง ว่า น้ำหนักเยอะใช่ไหม? เพราะการที่เรากินแบบว่า
แต่ว่าตอนเนี้ย น้ำหนักเยอะทุกคน แบบว่าแตะ ร้อย แตะอะไรกันทุกคน แต่ว่าตอนเนี้ยทุกคน ก็คือตัวเล็ก ตัวผอมกันหมดเลยนะ เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็เห็นความสำคัญจากรุ่นอาม่าอีกนั่นแหละ ที่ว่ามันเป็นโรค เยอะ แล้วมันต้องดูแลกันเยอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้โฮ อืม อ้าว อ๋อ ก็คือมาให้ความสำคัญเหรอ? คือแบบว่าก็ดีนะ แล้วแบบมีคนว่าไหมเวลาแบบน้ำหนักเยอะ อะไรอย่างเงี้ย หรือว่ามันเป็นยังไง?
ใช่ อะฮะ ใช่ เขาก็เลยเป็นห่วงนั่นแหละ เพราะเขาก็เห็นตัวอย่างจากรุ่นอาม่า แล้วเราอะก็เป็นคนน้ำหนักเยอะ เพราะเราก็เป็นโรคเกี่ยวกับฮอร์โมน อะไรอย่างนู้นอย่างงี้ด้วยเนาะ
อ้อ ๆ ๆ อือ ๆ ๆ เหรอ? ครับ อือฮึ อืม ๆ ๆ
มัน ใช่ค่ะ คือมัน มันก็ 1 ก็คือมันกินแล้วมันแบบว่ามันไม่อิ่ม <chuckles> เป็นฮอร์โมนด้วย แล้วก็เป็น ใช่ มันเป็นฮอร์โมน เยอะบางที กินข้าวทั้งวันอะค่ะ
จริงอะ? เยอะนี่เยอะเท่าไร เยอะนี่เยอะเท่าไร? ฮะ! กินข้าวทั้งวัน มีด้วยเหรอ คนที่กินข้าวทั้งวัน? อ้าว
ใช่ จริง ๆ คือมัน ก มันก็อาจจะอิ่ม แต่ว่า เขาเรียกอะไร มันไม่หายอยากอะคุณพี่
<chuckles> ครับ อื้อฮือ โหดร้ายมากเลยครับ อันนี้ถือว่า อือ คือเจริญอาหาร
ใช่ ใช่ แต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้น พอ ใช่ พอเรากินยา เขาเรียกอะไร พอเรา ใช่ พอเรา ไม่ใช่กินยาลดน้ำหนักนะ แบบหมายถึงว่า กินยาฮอร์โมนที่มันเกี่ยวกับโรคผู้หญิงโดยตรง อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ มันก็ดีขึ้น ก็กินข้าวแบบคนปกติ มัน น้ำหนักมันก็ดีขึ้น อะไรอย่างงี้นะคะ สุขภาพเลย
เจริญอาหารผิดปกติ อ้อ มีกินยาด้วยเหรอ? อ๋อ ครับ ช่วยได้เหรอครับ ยาพวกเนี้ย มัน มันมีผลเสียไหม?
ไม่ มันเป็นยาของ หมออะค่ะ คือเราเป็นโรคเนาะ <chuckles>
อ๋อ ก็คือกินยาตามหมอสั่ง เออ
หมายความว่า ใช่ มันเป็นโรคเกี่ยวกับว่า เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนของผู้หญิง อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
อา ครับ อืม ๆ ๆ
เออ พอกินยามันก็ช่วยปรับฮอร์โมนนู่นนี่นั่น แล้วก็กลับมาเป็นปกติ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคือน้ำหนักมันก็ขึ้นแล้วมันก็ ลง ยาก เนาะ มันก็
อืม อืม ครับ
แล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนชอบออกกำลังกายเท่าไร เขาก็จะ เจอหน้ากัน เขาก็จะพูดเรื่องนี้ แต่วิธีการที่เขาพูดเนี่ย เขาจะชอบเหมือนกับว่า "โอ๊ย! ตัวใหญ่ขนาดนี้อะจะไปทำอะไรได้" อะไรอย่างเงี้ย คือเขาจะพูดว่า "อ้วนจัง ไม่สวยเลย" อะไรแบบเนี้ย เขาจะพูดไปทางนั้นมากกว่า เน้นไปทางรูปลักษณ์ เขาจะไม่ได้พูดว่า "เฮ้ย รีบ ๆ ลดนะ เดี๋ยวมันจะมีโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นมาอีก" อะไรอย่างนี้ เขาจะไม่ใช่อย่างงั้น แต่เราอะเข้าใจเจตนารมณ์ของเขานะ
ครับ อ๋อ อ๋อ อ้าว เหรอ? อืม ๆ ครับ อืม ๆ ๆ เขาอาจจะเป็นห่วงใช่ไหม? เขาก็ไม่ได้ว่า คือไม่ใช่ว่าว่าด้วยความแบบว่าแบบ เอ่อ ไม่ชอบ อะไรอย่างเงี้ย แต่แบบว่าเหมือนกับติ ติเพื่อก่อถูกไหม? เหมือนกับว่า เออ
ก็แบบ เออ เขาก็เป็นห่วงแหละ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ใช่ ใช่ แต่วิธีการพูดของเขา เขาอาจจะโตมาแบบนั้น ที่แบบ เออ การติเพื่อก่อของเขา มันก็คือการติแบบนี้แหละ พูดแบบนี้แหละ อะไรอย่างเงี้ย
อืม แต่เราเข้าใจไหมอันเนี้ย? หรือว่าเราตอนแรก ๆ ไม่เข้าใจ ก็เก็บมาคิดอะไรเหมือนกันไหม? ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ย
แล้วก็อันนี้ ตอนแรก ๆ ไม่คิดเลย <chuckles>
อ๋อ ก็คือเราก็ไม่คิดอยู่แล้ว ปล่อยไปเลย
คือปก ไม่ใส่ใจ เรียกว่าไม่ใส่ใจ ตอนหลังถึงจะมาใส่ใจว่า อ๋อ จริง ๆ เขาเป็นห่วง อะไรอย่างเงี้ย
อืม ครับ อือ ๆ
ตอนแรก ก็คือเขาพูดมาก็คือเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา เพราะว่าในความรู้สึก ก็คือ ก็มันทำอะไรไม่ได้ มันแบบบางทีก็พยายามลด แต่แบบว่ามัน มันเครียดกว่าเดิม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนเนี่ย จนมาหาหมอ แล้วหมอก็บอกว่า "เออ ลองยาตัวนี้นะ แม้มันจะแพง" อะไรอย่างเงี้ย "มันก็โอเคกว่า" อะไรเงี้ย
อืม อืม ก็แปลว่าหมดค่ายาไปพอสมควรเหมือนกันนะ กว่าจะได้ ร่างกายปัจจุบันนี้ อ๋อ อ้าว มันมีเป็น เป็นเดือน ๆ ด้วยเหรอ? อ๋อ ระงับฮอร์โมน
ใช่ แล้วเป็น เป็นทุกเดือน อะไรเงี้ยค่ะ ใช่ ไม่ หมายถึงว่า ยาเนี่ยเราต้องซื้อทุกเดือน
อืม ก็คือ เดือนละ อืม ๆ อืม ๆ ๆ ครับ แล้วเป็นไง? ดีขึ้นเยอะไหม? หมายถึงว่าลดไปเยอะเลยไหม?
อืม ฮอร์โมนมันก็วนทุกเดือนเนาะ เป็น ไซเกิล อืม ก็ดีขึ้นเยอะ หมายความว่า ตอนที่ไม่กินยาเรานอนไม่ได้ด้วยนะ นอนไม่พอ กระสับกระส่าย อะไรอย่างเงี้ย แบบมัน มัน คุณภาพชีวิตมันแย่อะคุณพี่
อืม โอ้โฮ <tsk> โอ้โฮ ขนาดนั้นเลยเหรอ? ก็อันตรายเหมือนกันนะ ครับ
ใช่ อันตราย ผู้หญิงเป็นหลายโรค <chuckles>
อืม น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย ครับ
ก็ผู้หญิงเป็น กระทบกันไปหลายอย่าง แต่แล้วทีนี้ ก็ ก็นั่นแหละ ก็คือวิธีการจัดการของเราอะนะ ส่วนใหญ่เราก็จะดูว่า เขาอะพูดเพราะอะไร หรือว่าเขามีที่มาแบบไหน แบบทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ เขาพูดเรื่องเนี่ย คือเขาว่าเราจริง ๆ หรือว่าเขากำลังพูดเพื่อให้เราอะ ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง แบบเป็นห่วง หรือว่าอยากจะกระตุ้นให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่ง อะไรเงี้ย ก็ ก็ต้องค่อย ๆ คิด เพราะว่าถ้าสวนเนี่ย เรื่อง ใหญ่ <chuckles>
อือ ครับ อ้อ อา ครับ อืม อืม ๆ ครับ สวนเลยเหรอ? ถึงขั้นกับสวนเลยเหรอ? แปลว่า ต้องเคยคิดอะสิ ถ้า ถ้าบอกว่า สวนแบบเนี้ย
โอ้ ไม่ ไม่ใช่แค่คิด เหมือนกับว่าเคยทำ <laughs>
ใช่ไหม? เคยสวนไปแล้ว เป็นยังไง? อา เป็นยังไง เล่าให้ฟังหน่อยสิ ดุเดือดไหม? อา
ใช่ ก็บางเรื่อง คือ เราก็รู้สึกว่า ดุเดือด เราก็ดุเดือด เขาก็ดุเดือด เป็นคนที่ไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วบ้าน นี้
ดุเดือดเลยเหรอ? โอ้ ไม่ยอมกัน เออ ต้องแบบนี้แหละครับ ถ้ามัวแต่ยอมกัน แล้วมัน เมื่อไรมันจะได้ตีกันเนาะ ก็ใส่กันเลยใช่ไหม?
ใช่ <laughs> ถ้ามัว แต่ยอมกัน เมื่อไรเรา จะได้ลงมือ
เออ นั่นแหละ เป็นยังไงทีนี้จบยังไงครับ?
ก็ มันก็จบไม่ค่อยดี หมายความว่ามันไม่ได้อะไรอะ เขาก็ไม่ได้ฉุกคิด อะไร มันไม่เหมือนแบบสมมุติ สมมติคุณทะเลาะกับแฟนน่ะ คุณ ทุกครั้งที่คุณทะเลาะกันเสร็จ คุณจะมานั่งฉุกคิดว่า "การทะเลาะกันครั้งนี้ มันทำให้เราได้อะไร?" อะไรแบบเนี้ยอะคะ แต่ว่ากับญาติ กับญาติผู้ใหญ่อะ มันไม่มีโมนึม โมเมนต์แบบนั้น ทะเลาะก็คือทะเลาะ ทะเลาะก็คือเป็นความรู้สึกไม่ดีเลย จะไม่มีมาแบบ ใช่
อือ แล้ว อือ ๆ ก็ไม่มีเนาะ อืม ๆ ๆ แล้วจะมองหน้ากันไม่ติดอีกใช่ไหม แล้วกลายเป็นปมไหม? คือสำหรับการกระทำครั้งนั้น หรือว่ามันค่อย ๆ คลี่คลาย?
กับ สำหรับเราไม่เป็นปม แต่ว่าคนที่ คนที่โดนผลกระทบอะคือพ่อเรา
อ้าว ทำไมอย่างนั้นน่ะครับ?
เพราะว่าเราอะไม่ค่อยอยู่บ้าน ไม่ ไม่ใช่คนอยู่บ้าน คือไปทำงานที่อื่นอยู่ไกลบ้าน อยู่แยกออกมาอยู่คนเดียว อะไรอย่างเงี้ย คือทะเลาะกันแล้ว เราก็แยกย้ายใช่ไหมคะ แต่ว่าคนที่จะต้องอยู่กับคนนั้นน่ะ คนที่เราทะเลาะด้วยคือ พ่อเรา <chuckles>
อ๋อ อา ครับ ครับ <chuckles> เห็นภาพ เห็นภาพเลย คุณก็ทิ้งภา ภาระไว้ให้ คุณพ่อ โอเค เหมือนทิ้ง เอ่อ แล้วเป็นไงคุณพ่อ?
ใช่ ใช่ คือ แล้วพ่อเราก็เป็นคนที่ยอมพี่น้อง หมายความว่า ถ้าเขามาพูดว่าให้เรา หรือเขามาพูดอะไร ไม่ดี เขาก็
ครับ อือฮึ
ก็ไม่ เป็นไร ก็โอเค อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็ยอม อะไรเงี้ย แต่เขาก็ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีอะเนาะ เราก็เลย หลังจากนั้น เราก็เลยเริ่มแบบต้องคิดหาทาง เพราะว่ามันไม่ได้มากระทบแค่เรา เราไม่ใช่เหมือน เหมือนแบบสมมุติกลับบ้านไม่ชอบคนข้างบ้าน อย่างเงี้ย แต่ก็ไปทะเลาะไม่ได้ เพราะว่าคนที่อยู่ไม่ใช่เรา คือพ่อเรา <chuckles>
อืม อา ครับ เข้าใจเลย อา อืม มันก็ไม่ได้อะเนาะ เออ ๆ ก็ต้อง ก็ต้อง เออ เห็นใจคุณพ่อด้วย แล้วเป็นไงทีนี้?
ใช่ ก็ ใช่ ก็เริ่มคิดแล้วว่า เหมือนแบบว่า เออ บางอย่างอะ ถ้า ถ้ามัน ไม่ได้เป็นการ ว่า คือเราก็รู้อยู่แก่ใจแหละตอนนั้น แต่เราแบบยังเด็ก เราวัยรุ่นแล้วโมโหไง
โรคสะสมไหม? อา อา ครับ
ก็เริ่มคิดว่า ถ้าเขา ถ้าเขาติเพื่อก่อเหมือนว่า ถ้าเจตนารมณ์ ให้เราดูลึก ๆ แล้วคือเขาเป็นห่วง อะไรเงี้ย ก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขาหรอก
อา ก็ถือว่าดี
ว่า เออออห่อหมกไป ใช่ อะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเขามาบอกว่าแบบ "อ้วนจัง" อะไรเงี้ย เราก็จะบอกว่า โอเค ๆ 100 แล้ว ตอนเนี้ย หนึ่งร้อย แล้ว <chuckles> เขาชะชอบมาถามเหมือนมาเช็กว่าแบบ "น้ำหนักเท่าไรแล้วเนี่ย ฮะ เท่าไรแล้ว?" เราก็แบบ 120 <laughs>
อ้อ ๆ โกรธไหม? <chuckles> โอ้โฮ แต่ อืม แปลว่าโดนบ่อย อ่า ก็ขำ ๆ ไปเนาะ ให้สถานการณ์มันดีขึ้น เออ ก็ดีนะ มันก็ไม่ตึงนะ เออ
ใช่ ให้มันจบ ๆ ไป ไม่มี ใช่
อืม ๆ ก็รู้สึกว่ามัน มัน มันทำให้ เออ อย่างงี้ช่วยไหมครับ? แบบว่าพอเราแบบ 20 อะไรอย่างเงี้ย เขาเล่นด้วยไหม? หรือว่าเขามาตึงใส่เราอีก หรือว่ามันผ่อนคลายลงไหม?
เขาก็จะ "อุ๊ย! มันจะถึง" ถ้า ถ้าบางทีถ้าเป็น เขาเรียกว่าอะไร ลุ่ม รุ่น Baby Boom อะไรเงี้ย เขาก็ทัน ๆ กันอยู่ คือเขาก็เล่นมุกด้วยกันอยู่ แต่ถ้าเป็นรุ่นคนแก่ อะไรเงี้ย เขาก็จะแบบ "อะไร มัน 120" "ได้ยังไง?"
อา ครับ อ๋อ ๆ เครียด เครียดแทนเลย ก็คือจริงจัง ก็คือจริงจัง อา ๆ ๆ ๆ อ๋อ ครับ
เขาก็คงไม่เข้าใจว่า เราแบบพยายามเล่นมุก อะไรอย่างงี้ ใช่ ก็ ก็ไม่เป็นไร ก็ไปแหย่ทางอื่นต่อ ก็แบบว่าแล้ว แล้วจะมาด้วยกัน ไหม 120 อะ? <chuckles>
<chuckles> ครับ อืม ๆ ๆ ก็เนาะ มัน ก็ต้อง ล แปลว่าคุณก็ต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้บ่อยอะสิ? แล้วไม่เจอเรื่องอื่น แล้วไม่เจอเรื่องอื่นมั่งเหรอ? เรื่องการเรียน เรื่องอะไรอย่างเงี้ย ปกติมันต้องเจอนะ เออ ยังไง? อย่างเงี้ย
เขาก็ อ๊ะ! <tsk> เนี่ยแหละ ใช่ การเรียนก็เจอ การเรียนก็เจอ แต่ว่าด้วยความที่ว่า พ่อเราอะมีเร็ว มีเราเร็ว หมายความว่ามีเราตั้งแต่เขาแบบยังเด็กมาก
อ๋อ เหรอ? แล้ว แล้วช่วยยังไง แล้วช่วยยังไง?
ใช่ คือเรา ตอน มันไม่ได้ช่วยยัง ไง แต่ หมายความว่ามันทำให้สถานการณ์มัน แย่ <chuckles>
อ้าว! แย่ แย่เข้าไปอีกอย่างเงี้ยเหรอ ยังไงอะครับ?
อือ หมายความว่า คือที่บ้านก็ไม่ได้มีพร้อมที่จะมีหลานคนนี้ขึ้นมา สถานการณ์ในการ การเงินก็ไม่พร้อม อะไรอย่างเงี้ย แล้ว
ณ ตอนนั้นใช่ไหม? ณ ตอนนั้น อืม
ใช่ คือเราก็เรียนแบบ หมายความว่า ตัวเลือกในการเรียนของเรามันก็ลุ่ม ๆ ดอน ๆ น่ะคุณพี่ หมายความว่ามีอะไรก็ต้องเรียนไปก่อน โรงเรียนอะไรก็ต้องเรียนไปก่อน ไม่ ไม่ ไม่ได้มีสิทธิ์เลือก อะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดว่า พอตอนโตอย่างเงี้ย เขาก็ชอบมาเปรียบเทียบ เหมือนกับแบบ "ดูลูกบ้านนั้นซิ เขาแบบว่าจบมาเงินเดือนเป็น 100,000" นี่ก็แบบ นี่ก็ชอบถามว่า "แล้วเขา แล้วเขาลงทุนให้ลูกเท่าไร?" <chuckles>
อืม โอ้โฮ ดูทำไม? เออ อืม อืม ๆ บางทีก็
"แล้วคุณอาเขาส่ง เขาจ่ายค่าเทอมไหม?" อะไรอย่างเงี้ย แล้วเขาก็จะแบบ "อ๋อ โอเค ๆ" เขาก็จะ เฟด ๆ ไป อะไรอย่างเงี้ย
อะฮะ อืม แบบนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไรนะ รู้สึกว่า แล้วเราไม่รู้สึกว่า มันเป็น มันเป็นปม หรือว่ามันเป็นแบบมลพิษทางแบบว่า คืออารมณ์ อ เราด้วยหรือเปล่า? ตอนแบบ ณ ตอนเด็กเชื่อ จริง ๆ เชื่อเถอะว่า เป็นใช่ไหม? เออ เป็นยังไง เครียดไหม?
ก็ เป็น เป็น เป็น ตอนเด็ก ๆ ก็เป็น ไม่ ไม่ค่อยคุยกับใคร ทำให้เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวมาตั้งแต่เด็ก ๆ <chuckles>
อืม ก็มีผลจริง ๆ นะ
เออ ใช่ ตอนโตก็ยังชอบอยู่คนเดียว แล้วก็ลำเพื่อให้เป็นคนที่กลายเป็นคนที่สามารถจับอารมณ์คนอื่นได้ไวมาก
อืม เหรอครับ? ยังไงอะครับ?
เป็นทั้งข้อดีและข้อเสีย เพราะว่าเหมือนกับว่าเราต้องอยู่กับคนหลายคน เราต้องอยู่กับคนหลายแบบที่จะมาบอกให้เราต้องทำแบบนู้น ต้องเป็นแบบนี้ตลอดเวลา หรือว่า คือทุกคนน่ะเหมือนจะโฟกัสกับเรา แต่ว่าก็ไม่ได้โฟกัสกับเรา คุณพี่นึกออกไหม? เหมือนจะ พอเห็นหน้าเราก็จะบอกว่า "ต้องทำแบบนู้น ต้องแต่งตัวแบบนี้ ต้องเป็นอย่างงู้นอย่างงี้" อะไรอย่างเงี้ย "แต่ทำไมทำแบบนู้น ทำไมทำแบบเนี้ย" แล้วด้วยความที่เหมือนเราก็ต้องพึ่งหลายคนด้วยเนาะ ด้วยความที่พ่อเราก็ไม่พร้อม อะไรเงี้ย แบบต้องไปพึ่งอาม่า ต้องไปพึ่งอาโก อะไรงี้ เราก็ต้องดูว่า คนที่เราไป แต่เหมือนเราก็ต้องสังเกตอารมณ์เขาอะ ให้เขาอารมณ์ดี เหมือนพยายามที่จะทำตัวดี ๆ ให้เขาอารมณ์ดี อะไรเงี้ย ก็กลายเป็นคนที่จับอารมณ์คนได้เร็วมาก อันนี้คือ อันนี้คือจากจิตแพทย์ด้วยนะ <chuckles>
อือฮึ ครับ อือฮึ อ้าว เหรอ? อ้าว เหรอ? อา ๆ ครับ ครับ อ๋อ เหมย กับ จริงเหรอครับ อ้อ แล้วแปลว่า แปลว่าเราก็ ส คือข้อ ข้อดี คืออีกข้อหนึ่ง คือสามารถปรับตัวได้ดีด้วย เพราะเราจับอารมณ์
ใช่ ใช่ สามารถปรับตัวได้ดีมองในแง่หนึ่ง แต่ว่าสาเหตุที่ทำให้เราเหมือนมีสกิลนี้มันก็เป็น อาจจะ ม เป็นสาเหตุที่ไม่ค่อยน่าภิรมย์เท่าไร อะไรงี้
อืม ถือว่าดีแล้วครับ เพราะว่าจริง ๆ แล้วมันต้อง ด ถือว่าคุณก็แบบว่าโชคดีนะ เอาจริง ๆ เพราะว่ามัน บางคน บางคนเขาก็แบบอาจจะ <tsk> คือมัน บาง คนเราอาจจะคิดไม่เหมือนกัน บางคนเขาอาจจะคิดลบอะ แต่อย่างคุณถือว่าคิดมองโลกในแง่บวกไง เป็นแบบ เออ อารมณ์ดีเงี้ย บางคนเขาซึมเศร้านะ มันแล้วแต่คนอะ
อืม <chuckles> ใช่ แต่ว่า คือมัน มันเป็นสถานการณ์ที่มันเลือกไม่ได้เนาะ เขาก็เลือกไม่ได้ เราก็เลือกไม่ได้ นึกออกไหม? เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่บังคับเรา หรือ ไป บังคับพ่อเราอะเนาะ คือมัน ทุกคนมันก็ต่างเลือกไม่ได้ แต่ว่าพอมันต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วอะ อันนี้คือสิ่งที่คิดได้ในวันนี้นะ แบบตอนที่โตมาแล้วอะ มันก็ต้อง มันก็ต้องปรับตัว คือเราตอน ตอนเราเกิดอะ คุณอา อาเจ็ก อาโกวเรายังอายุแค่ 14-15 อยู่เลย
อือฮึ ครับ อะ ครับ อา ครับ โอ้โฮ! เล็กมากครับ อืม ๆ ยังไม่ ไม่ ยังไม่ถึงวัยรุ่นด้วยซ้ำ ยังไม่ถึงวัยรุ่นเลย
ใช่ แล้วพ่อเรา ก็คือพ่อ ใช่ พ่อเราอะอายุ พ่อเราอายุ 18 นั่นหมายความว่า อาเจ็กอาโกวที่รุ่นเด็กกว่าพ่อเรา ก็คือยังแบบ ม.ต้น ม.ปลายกันหมด
อื้อฮือ
อืม ก็คือ มันก็เลยเป็นการเติบโตที่เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้อง มากกว่าที่จะเป็นเหมือน ถ้าคนอื่นเขาโตมา คืออะ พวกอา ๆ เขาก็จะ 30 อะไรงี้ ใช่ไหมคะ ไม่ เหมือนวุฒิภาวะมันก็จะเป็นแบบ เราโตมากับ เราในตอนเนี้ย เราโตมากับ ค คนที่เหมือนเรา อายุเท่าเราในตอนนี้ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แต่ว่าเขาต้องมาแบบ ใช่ แทบจะ Gen เดียวกันน่ะ หนูกับพ่อ หนูว่าถ้านับจริง ๆ อาจจะ Gen เดียวกัน <chuckles>
อือ ๆ ๆ ๆ ครับ อา ๆ เกือบ Gen เดียวกันอะ เกือบแทบ อา คึ คือรุ่น ๆ อะ เออ อาจจะ Gen เดียวกันก็ได้ ถ้าเกิดว่า ล ต้นรอบกับปลายรอบ อะไรเงี้ย แต่ถึงเกือบคนละ Gen ก็ห่างกันไม่มาก เอาจริง ๆ ห่างกันไม่มากเลย อา
ใช่ ใช่ ใช่ ก็เป็นแบบปลาย Gen กับต้น Gen อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
ใช่ ๆ อืม ๆ ก็ถือว่า โอ้โฮ มัน เนาะ มันก็ บางทีก็ คุณก็มองโลกในแง่บวกมาก บางทีคำวิจารณ์เนี่ยมันก็ช่วยให้พัฒ เราพัฒนาด้วยไหม? อย่างเงี้ย
ก็ ใช่ มันก็ช่วยให้เราพัฒนา แต่มัน แต่หลัก ๆ เลยนะ คือมันทำให้เรากลายเป็นคนที่คิดอะไรลึก ในความรู้สึกของเราอะ คำวิจารณ์ของญาติ ๆ เนี่ย พอเรา เราจะคอยคิดตลอดเวลาว่า ทำไม ทำไมเขาถึงพูดอย่างงี้? คือพยายามคิดหาเหตุผลอะเนาะว่าแบบทำไมเขาถึงชอบพูดแบบนี้? ทำไมเขาถึงชอบมาพูดเปรียบเทียบ? อะไรอย่างเงี้ย ก็คิด ๆ ก็กลายเป็นคนที่ชอบคิดหลักการ อะไรแบบนี้ อยู่ตลอดเวลา ก็ ก็ สามารถใช้ได้ดีในแบบหนึ่ง หมายความว่า ใช้ตอนทำงานได้ดี <chuckles> เอาไปปรับใช้กับคนอื่นได้ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ใช่
อา อืม อือ ๆ ครับ อืม อืม ๆ ก็ถือว่าเอามาช่วย เอามาปรับ ก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่นะ เพราะว่ามันก็ เข้าใจแหละ อะไรที่มันไม่ ไม่สวยหรู ไม่หอมหวานน่ะ มันมักจะทำให้เราได้คิดอะครับ ถ้าเกิดว่าเขามาชมเราเนี่ยสิ เราอาจจะแบบหลุดไปก็ได้ เพราะว่าเราเหมือนกับตัวเองลอยไปเนาะ มันไม่ได้ดู แบบบางทีเราลืมตัวอะ แต่ถ้าแบบนี้มันทำให้เราตระหนักอะ
อืม ใช่ เออ ก็อะไรที่ไม่พอดี ก็คงจะส่งผลด้านใดด้านหนึ่งอยู่ตลอดเวลา อะไรประมาณนั้น
ครับ อะ ใช่ ๆ เห็นด้วยอันนี้ วันนี้รู้สึกว่า มันได้แง่คิดเยอะอะครับ เวลาที่แบบคุยกันแบบนี้ แล้ว แล้วรู้สึกว่า เอ่อ ได้ ได้ประสบการณ์อะไรต่าง ๆ ด้วย ได้แชร์กัน มันก็ทำให้เราตระหนักเหมือนกันนะครับว่า จริง ๆ แล้วมันอาจจะเป็นการพัฒนาครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ
ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ ไว้มาคุยกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ